बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो ना अ, अगर ऐसा होता है कि बिल्कुल 10 मिनट में वो आ रहे हैं और समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ? सबसे पहले तो देखिए जो डाइनिंग या लिविंग रूम का जो एरिया होता है ना, वो थोड़ा-सा मैं साफ़-सफ़ाई करती हूँ जिससे कि वही सबसे पहली एक वो होता है ना एंट्रेंस होती है। और वहीं पे अगर उनको कचरा दिख रहा है, कपड़े इधर-उधर बिखरे हुए दिख रहे हैं, चीज़ें ऐसी हैं तो वो एक अच्छा प्रभाव नहीं डालते और आने वाले को भी अच्छा लगता नहीं है। तो अ, मैं तो ना सबसे पहले वो साफ़-सफ़ाई करती हूँ थोड़ी-सी फटाफट से लिविंग रूम की और डाइनिंग एरिया की और थोड़ा-सा फिर अ, जैसे कमरे-वमरे त के तो गेट मैं थोड़े बंद कर देती हूँ जिससे क्या होता है ना कि अ, अजीब-सा ना लगे। और वो आते हैं, फिर थोड़ी देर बैठते हैं फिर जैसे कि चाय वग़ैरह तो देखिए हाल बन जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं हमेशा ना अपने घर पे थोड़ा-सा सूखा नाश्ता भी रखती हूँ जैसे नमकीन, बिस्कुट ये सब। हाँ, तो जैसे चाय वग़ैरह के साथ लगा सकूँ।
हुँ। हाँ जी। हुँ। बिल्कुल। हाँ। हाँ। ठीक है। जी। बिल्कुल, ये तो है। अच्छा। सही है। ये तो बहुत ही बढ़िया करती हैं आप कहीं न कहीं परेशानी नहीं होती है अगर ऐसा कुछ घर में व्यवस्था रहे तो। अच्छा लेकिन अ, जब खाने अ, पीने की बहुत तैयारी का अ, बहुत टाइम ना हो आपके पास कि हाँ, आप कुछ ऐसा अ, सर्व कर पाएँ तो ऐसे भी क्या सर्व करती हैं? आप पानी के साथ क्या देती हैं? चाय बनाती हैं? क्या करती हैं?
हाँ। हाँ, देखिए जैसे कि अग खाने-पीने कि ज़्यादा तैयारी मैं कर नहीं पाई हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि पूछ लेती हूँ उनसे कभी-कभी तो जैसे उन्हें क्या चाहिए, उसी हिसाब से चीज़ें बना देती हूँ। जैसे कि आप ठंडा लेंगे? कुछ गरम लेंगे? अगर ठंडा वो कुछ चाहते हैं तो कोल्ड कॉफ़ी वग़ैरह या फिर ऐसा होता है ना कि अ, ठंडा कोई जूस निकाल दिया, घर का बना हुआ फ्रेश जूस, तो वो वो पी लेते हैं। अगर उन्हें कुछ गरम चाहिए तो देखिए कॉफ़ी, चाय ये सब बना देती हूँ। कई लोग बोलते हैं कि हम तो ग्रीन टी ले लेंगे, हम तो चाय और कॉफ़ी पीते ही नहीं है, तो मैं वो बना देती हूँ। ये सब चीज़ों में ज़्यादा समय नहीं लगता, हाल झटपट ये सब चीज़ें बन जाती हैं, हैं ना? और कई लोगों का तो ऐसा होता है कि उनको डायबिटीज़ होत रही है या कुछ हो रहा है, तो वो मीठा तो बिल्कुल खाते ही नहीं हैं। तो उसी हिसाब से वो चीनी, शक्कर नहीं लेंगे चाय या कॉफ़ी में, तो फिर वो जैसे कहते हैं उस हिसाब से मैं उसको बदल देती हूँ और उनको परोस देती हूँ।
अच्छा। ठीक है। हुँ। उ, जी। बढ़िया। ये तो बहुत अच्छी बात है। हुँ। हाँ।